あすけん。
はい。あの、食べたものを記録すると、あの
はい。 あんな、ああ、はいはいはい。え、コードライン、はい。
グラフは、栄養素のグラフが出てきてくれるんですよ。
あ、そうなんですね。へえ。へ。
はい。なので、その、ま、そのグラフを調整したいっていう、あの、ちょっと、凝り性な人とかいれば、あの、食生活は自然と整ってくるんですよ。
いや、確かに。 いや、ほんとですね、びっくりする時ありますでしょう。なんかね、好きなものだけ食べてるとね。へえ、じゃあ。
はい。もう。 ね、あ、気づいたのが思ったより、タンパク質足りてないなって言うのと、あとし脂質がなんか、抑えたはずなのに、脂質がオーバーしているっていうのと。
あ、ほんとそうですね。ええ。 ああ、そうなんですね。意外とどっかに入ってるたりとかで。あじむね、いいですね。その方法も、確かに、とってもいいですね。じゃ、アプリに頼る。
はい。 みたいですね。 え、前々からし前々から知ってはいたんですけども、入れてみて初めて、こんなに効果あるんだって思いましたね。
ええ、うん。 あ、そうですか。じゃ、それもやっぱ一つダイエット成功のね、も、あれになったのかもしれないですね。理由になってるのか。あとなんか運動うん。
はい。 まあ、そうですね、あとは あ、あ、もうあとは、その1ヶ月だけじゃなくても、続いてくれたら成功って言えそうですね。
あ、ほんとそうですね。なんか快楽を我慢するって、めちゃくちゃ難しいんですけれども、今日は色々な方法を教えて頂いて、とても参考になりましたので、ちょっと大変そうですけど、真似してみたいと思いました。
はい。 はい。 あ。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
ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。

昼間はですね、結構、ま、外食いタイプなので。
うん。 うん。
あのそうですね、そんな、あの、ま、せいぜい
好きなものたす？
ま、せいぜいその、マクドナルドに行きすぎないってことですかね。
ああ、確かに。あ、それってなんかルールありますか？
ルール、えっとですね、ま、僕はそのリモートワーク気味なので
うん。 ええ。
あのま、コーヒーだけ買うとかですかね。
ああ、そうなんですね。いや、私もなんかマクドナルド大好きで、で、月に2回って決めてんすよ。<laughs>
ああ、月2回ですか？
月に2回は大丈夫って思ってて、それ以上は絶対に近寄らないです。ポテトと。いや、ポテトとか大好きなんで、いつもそれはでも、あの通勤途中に絶対あるじゃないですか。2、3個。だけど、まあね、そこは、だから、2回は食べていいって決めてから、あの、楽になったりとかして、ちょっとだけ緩めると、なんかね、良くなることとかってありますか？
ああ。 あ、近寄らないっていうのは、確かにいいかもしれないすね。 <laughs> なるほど。 まあ、その、僕の場合、その駅のすぐ近くにあるんですよ。
うん。 ああ。
なので、近寄らないっていうのはどうしてもできないので。ま、代わりにやっているのが、その、ま、行った時にあのまあ、まあ、そこでまあ、仕事することもあるんですけど、あのなんていうんでしょう、あコーヒーだけ頼むっていう。
できないすね。そうですね。ええ。 ああ、なるほどね。あ、でも、あやでも強いですね。そこでなんか、「他に」とか言われるじゃないですか。そうだ。うん。他に何か？ああ、モバイルオーダーで、もう話さない、店員さんと。なるほど、いいこと聞きました。ほんとですね。<laughs> そうですね。そうですか。じゃ、それでちょっと欲求を抑えている、昼の欲求は。って感じすかね？うん。
それ以外頼まないっていう。 他に、あ、いや、モバイルオーダーがあるので、あの、てあの、それはやりやすいですね。 はい。 <laughs> はい。 まあ、あとコーヒー飲むと、た多分コーヒー飲むと胃が縮むのかな？ちょっとそんな食分わかない。
や、ほんとですよね。1回落ち着きますよね。うん。ふーん、そうですか。へえ。他になんか使えるテクニックとかありますか？
はい。っていうので、やってますね。

そうですね、あのここで心がけているのが、ままず、あの何か誘惑があったら、その前にちょっとお腹を満たすという。はい。
はい。ああ、そういうことですね。ブロッコリーで収める。あ、それめちゃくちゃ良くないですか。
はい。で それをして、じしばらく時間をすると、もう、たあの食べたいって気持ちが収まったりするので、基本的にはそっちを心がけてますね。
うん。 ああ、そうなんですね。 あ、それはめちゃくちゃいいですね。じゃあの、ブロッコリーで満足。
はい。 して、ま、その満足しなかった場合は、ま、食べるんですけども、やっぱりそれでも量は少ないと。
はい。え。 ああ、じゃ、まずはブロッコリー。あ、そうなんです。それはすごくいい習慣ですね。それはもう、今日はブロッコリーじゃないやっていう日はないんですか？
<scoffs> そうですね、ま、ブロッコリーの他にも、その、冷凍フルーツとかも用意してるんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい。ちょうん。いいですよね、甘いものが食べたい時とか。ああ、いいですね、すうん。
あれも結構あのやしょ夜食にもちょうどいいかなってのがあって、はい。 はい。 あと、あの朝はその、そうですね、ええ、なん、サラダチキンは朝食べるといいらしくて。
ああ、そうなんですね。へえ。なんかよくコンビニとかで売ってるやつですか？
はい。 ま、基本的。 あ、ま、これはスーパーで買っているんですけども、その、ま、そうですね、だから、選択としては、そうですね、あのサラダチキンか、ブロッコリーか、フルーツかみたいな感じで。
ええええええ。 ささみ的な。うん。 あ、めちゃめちゃなんか健康的な話になってきましたね。 おいオイリーが好き。うん。
ま、でもやってることとしては、その ま、でもこれを始めたのは、さいほんとに最近のことで、今月とかだったかな。
ああ、そうなんですね。じゃ、それまでは好きなものを食べられてて、そうですか。じゃ、どどうしてあ、それがダイエット目的でじゃ、やられてる感じですか？
なので はい、ぶくぶく太っちまって。

そうですね。まあ、今僕の中で一番の誘惑はその、食べ過ぎちゃうことなんですけども。
あ、ぱそうなんですね。例えばうん。
それはあの最近 あ、例えばそのま、脂っこいものとかっていうの、好きなので、<chuckles> つい、て、食べちゃうんですね。しかもその夜食もしちゃうので、あの、かなりまずいんですけど。<chuckles>
うん。あ、あ、好きなんですね。うん。はい。 あ、<chuckles> ほんとですか。<chuckles> で、胃が強いですね。夜もじゃあオイオイリーなものを食べちゃう感じ？
はい。 そうですね。まだ、まだ若いうちは大丈夫かもしれないですけど、こう、だんだん、将来的にはちょっとまずいんじゃないかとか、肝臓とかやばいんじゃないかとか、思うので、それがあれなん
うん。 うーん、そうですね。食べれなくなると思います。そうなんだ、そうなんですね。でも、どうです、え、でも次の日も結構平気ですか？
はい。気をつけなきゃなと思って えっとそうですね、次の日も結構平気ですね。
あ、よ夜中にじゃあ食べ過ぎちゃっても、あ、じゃあまだ胃が全然いけちゃうってことですね。
そうですね。でそのま、同期を、できま、どう、最近気をつけてるのはですね
<chuckles> あ、はい。
その、まあ、え、冷凍ブロッコリーを冷蔵用意するっていうのを、さい最近やってね。
あ、はい。いいですね。うん。
それとあの、あのお腹ちょっと減ったなっ時に、まあ揚げ物を食べるんですけど、こう野菜野菜も補うと
ええ。 あ！確かにこれ、プラマイゼロかプラスみたい。
プラマイゼロというか、ま、食べる量が減らせるので、あの揚げ物の方の。ま、まだマシかなっていう。
あ、そうなんですね。ああ。あ、そういうことですね。私なんか栄養的なバランス取られてんのかなと思って。そういうわけではなく、ちょっとお腹を膨らますために。あ、でも、ブラッコリーだとすごくね、あの、体にいいのでね。
<laughs> そうですね、あと はい。 そうですね、あのカロリーも少ないですし。
いいですよね。どうですか、それだけ食べるっていうのは
はい。